เราไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะในการที่จะพูดขอโทษใครสักคน ไรเงี้ย เพราะว่าเมื่อ เมื่อไรก็ตามที่แบบมัน มันพลั้งปากออกไปโดยที่แบบเหมือนเป็นปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติอะค่ะ "อุ๊ย ขอโทษ ลืม" อย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อา อืม ซึ่งถ้าคนปกติทั่วไป เงี้ย เขาจะทำแบบนั้นกับคนแปลกหน้ามากกว่า แต่ถ้าคนในครอบครัวเนี่ย เขาจะแบบตึงมากเลย ไม่รู้อายกันหรือเปล่านะ แต่ถ้าแบบในครอบครัวเนี่ยจะไม่มีแบบ พอ คือคุณ คุณเคยเห็นพ่อแม่ขอโทษลูกแบบจริงใจไหม?
อา เพราะอะไรเหรอคะ? อ๋อ เป็นไปได้เนาะ อืม
มีไหมบ้านเรา <chuckles> มันหายากนะ มันหายากนะที่แบบ "แม่ขอโทษนะลูก แม่ตีลูกไป" อะไรอย่างเงี้ย มัน มันไม่ค่อยมี ใช่ไหม แต่ถ้าคนคนนั้น คนคนเดียวกันแบบไปเดิน เออ เดินแล้วไปชนคนอื่นแบบ เออ ขอโทษนะคะ คือเขาก็จะพูดได้แบบโดยที่ไม่ต้องคิด แต่พอมันเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว น่าจะมีความเขินอายด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ
จริง ก็จริง <giggles> เราว่าน่าจะเป็นความเขินค่ะ เพราะว่าเหมือน อ่า ส ครอบครัว สังคมไทยไม่ได้แบบเหมือนแบบ อ่า สอนให้แบบสนิทกันจนถึงขั้นที่แบบจะพูดอะไรอย่างงี้ได้ง่าย ๆ อย่างเราเนี่ยอยู่กับเจ๊ทุกวันเนี้ยค่ะ เราพูดคำว่าอะไรก็ได้นะ จะยกมือไหว้ สวัสดี ล แต่เราอะไม่ ไม่ได้บอกรัก เขา เท่าไร อะไรเงี้ยค่ะ แอบเขินอยู่ อา
เออ อืม ใช่ อา อา ๆ ๆ ๆ อ๋อ เออ เข้าใจเนาะ อันเนี้ยก็เป็นแบบบริบทของสังคมไทย แต่ว่าเท่าที่คุณเล่าให้ฟังนะคะ การพูดขอโทษได้แบบโดยที่ไม่รู้สึกเขินอาย ไม่แบบว่ารู้สึกว่า โอ๊ย ฉันเสีย Self อะไรอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่ดีมากเลย เพราะว่าหลาย ๆ คนน่ะค่ะ ก็เหมือนยังติดตรงนี้อยู่ เหมือนแบบทิฐิสูง แล้วก็แบบว่า เออ แบบ <tsk> มันอายอะเนาะที่จะพูดขอโทษ ซึ่งจริง ๆ มันไม่ควรจะต้องมานั่งอายในการพูดขอโทษเลย ถ้าเราทำผิดจริง ๆ วันนี้ก็ขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวที่สนุกสนานให้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะ